Да, всё т
То есть нужно подбирать какие-то места, где есть велосипедные маршруты, дорожки, и не всегда это можно прямо от дома куда-то поехать, то есть, эм, чтобы комфортно где-то покататься. Мгм.
Ну да, да. Потом Потому что да даже вот там, где мы жили первое время, могло быть так, что тротуар есть, есть, есть, потом раз- и он заканчивается, и всё. Да, по дороге как-то там тоже особо нету выделенных, выделенных для велосипеда, там, да, таких дорожек или чего-то. Вот. Ну, м, пришлось нам купить машину. Ну да, разговор не об этом, но велосипеды мы тоже купили и стали просто ездить, просто, там, погулять. Там уже у нас стали такие маршруты как бы, э, э, свои, да. То есть мы там с удовольствием ездили на велосипеде. Вот. Потом мы вот не так давно переехали в другой штат, и тут очень красивый штат, и тут мы тоже 1 велосипед с собой взяли, другой здесь уже купили и тоже, в общем-то, с с удовольствием ездим. Причем если вот там мы иногда у нас был такой любимый маршрут, что мы ехали из дома по лесу и потом заезжали в магазин в большой. Да. И в магазин заезжали, да. И иногда там
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Так, как здорово. А, ещё и в магазин бывал з Это удачно вы поселились.
Э. Что?
Удачно поселились, что можно было и магазин совместить.
Ну вот ну вот, да, у нас был, м, такой вот маршрут, мы его <chuckles> облюбовали. Вот, м, то, м, вот здесь как-то у нас не получается так, что на нашем велосипедном маршруте есть магазин. Поэтому, ну, вот трудный вопрос, да? Что важнее: удовольствие или результат? То есть я бы сказала, наверно, фифти-фифти, да? С учетом того, что, что начала я ездить
Мгм. Мгм. М-да.
мне нужен был результат, да? Мне нужен был, м, да, магазин и продукты, да. Вот, потом это стало удовольствием. Потом мы хотели опять там, да, результата какого-то, да? Чтоб это было результативно.
По необходимости, да, чтобы выполнять какие-то задания. Мгм. Да.